แหม วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะ สบายดีไหม?
ก็สบายดี นะคะวันนี้ อากาศก็สดชื่นดี
อา อุ๊ย แต่บรรยากาศที่เนี่ยอะนะคะ มันรู้สึกว่าขมุกขมัวมากเลย แล้วก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนฝนใกล้จะตกอีกแล้ววันนี้ อยากจะ
อืม
มีความรู้สึกอย่าง หนึ่งนะ อยากจะถามว่า คุณเคยมีความรู้สึกเหงาไหมล่ะ แล้วในขณะที่อยู่ใน ซ ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะเลยเนี่ย คุณเคยเป็นไหมอะ?
ค่ะ อ๋อ ก็ ค่ะ ก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะคะ คือ
<chuckles> อา จริงเหรอ? มีเพื่อนแล้ว
ใช่ คือจริง ๆ อะต้องบอกว่าตัวเองค่อนข้างจะเป็นสไตล์ Introvert แล้วกัน คือ ถามว่าคน Introvert อะเขาก็ไม่ควรจะรู้สึกเหงา ใช่ไหมคะ เขาน่าจะรู้สึกแบบ เฮ้ย! แฮปปีกับตัวเอง แต่ว่าเรากรู้สึกว่า โอเค บางทีเราก็สามารถอยู่คนเดียวได้ แฮปปีกับตัวเองได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า
เออ อา ค่ะ อืม อา จริง ใช่ ชอบมากกว่า ใช่ จริงค่ะ ใช่ค่ะ จะแฮปปีมากเลยอะ <chuckles> เออ
ใช่ แต่ว่าบางทีอะ มันก็ถามว่ามันมีโมเมนต์เหงาไหม ก็มีเหมือนกัน เพราะว่า เอาจริง ๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวคนเดียว ใช่ไหมคะ แต่ว่าบางทีเวลาเราไปเห็นคนอื่นเขาแบบ เฮ้ย! อยู่กับเพื่อน หรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบมีบ้างที่จะรู้สึกเหงา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ อือ ๆ โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วเคยไหมคะเวลาว่า อย่างเช่นว่าเราไปงานอะไรที่มันคนเยอะ ๆ นะ สักที่หนึ่ง อย่างเช่น งานปาร์ตีในกลุ่มเพื่อนทำงาน หรือในกลุ่มญาติพี่น้องเรา อย่างเงี้ยค่ะ แต่ปรากฏว่าคนเยอะจริงนะ แต่เหมือนเราอยู่คนเดียวเลยอะ ในสถานที่เราไม่คุ้นชินตา ไม่คุ้นเคย อย่างเงี้ยค่ะ กับคนที่เราไม่รู้จักเลย อย่างเงี้ย ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ล่ะ คุณ คุณทำตัวยังไงดีอะคะ? ขอแนะนำหน่อยสิคะ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม อืม คือก็ต้องบอกตรง ๆ นะคะ ว่าด้วยหน้าที่การงานอะ จริง ๆ แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะเป็น Introvert อะคะ แต่ว่าด้วยหน้าที่การงาน ก็คือจะเป็นกึ่ง ๆ เซลส์ ก็คือเหมือนกับว่าจะต้องชวนคนอื่นเขาคุยแหละ ในบาง ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับอาชีพ เราก็ต้องกลายเป็นคนพูดเยอะ อา แต่ว่าถ้าเกิด ว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่นอก นอกงาน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเป็นคนพูดน้อย ใช่ไหมคะ แต่บางทีถ้าเรารู้สึกอึดอัด ใช่ คือบางทีถ้าเรารู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศที่มันแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบ ก็ต้องดึงสกิลตอนทำงานมา ใช้ อะไร อย่างเงี้ยค่ะ เหมือน อา ก็ ใช่ ก็จะแบบว่า เออ เหมือนลองทักคนข้าง ๆ ดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบ อาจจะเป็นฝ่าย ใช่ อาจจะเป็นฝ่ายแบบชวนเขาคุยก่อนหรือว่าแบบ คือโดยปกติอะถ้าเกิดว่าเราแฮปปีกับสถานการณ์ เราก็จะไม่ได้ชวนคุย ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราอึดอัดเมื่อไร เราก็ อา โอเค เราก็เป็นฝ่ายเริ่มชวนเขาคุยก่อนได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อ๋อ อา อ๋อ เออ <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เป็นตัวของเราเอง อืม อืม อืม อ๋อ ใช้วิธีนี้ ค่ะ ๆ อา เพื่อที่แบบว่าจะได้ผ่อนคลายหน่อย <chuckles> อา อืม ๆ ใช่ค่ะ ๆ เออ แล้วมีไหมล่ะที่แบบว่าเราชวนเขาก่อนนะ แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเลยอะ แบบคืออาจจะหันมาคุยนิดหนึ่งนะ แต่แบบ
ค่ะ อา